ええ、ちょっと、お話を聞いていただきたいんですけれども。
はい、もちろんです。
はい、私、あの、フリーランスで働いているんですね。
はい。
で、そう、ちょっと、最近仕事が、ま、あの、ありがたいことではあるんですけれども、あの、忙しい毎日を送らせていただいておりまして。
ええ。 ああ、素晴らしいです。はい。
はい。ただ、ね、本当にありがたいことではあるんですが、っと
はい。
だいぶ忙しくて、その、休みが取れなかったりだとか。
はい。 ああ、ねえ、うん。
そう、趣味の時間とかも、もう、ぜん全く取れていないっていう状況で。
はい。
ちょっと、最近、あの、だいぶ疲れが溜まってきているなあっていうのを感じてきているところなんですよね。
ああ、そうなんですね。それは年末とかは関係なくなんですか？
えっと、そうですね、年末、時期的なものではないですね。なんか、わそう、まあ、ずっと続くかもしれないし、結局、なんか、ま、フリーランスなんで、あの、その、途中で仕事、途中でというかね、仕事がプロジェクトが、はい、終了ってなることもあるのでそうっていうのもあるので、余計、その、働ける時にいっぱい働いておこうみたいな気持ちにもなっちゃうんですよね。
ああ、もう、これはずっと続くという。 はい。 そうですね。ええ。 うん。 はい。 ああ、確かにね、わかります。うん。 うーん、うんうん、そうですよね。でも、どうですかね、じゃあ、その、一応バランス的に自分の中で全部収入とお仕事の内容とか、あと自分の自分時間としてのバランスってどれぐらいが1番自分の中では、比率が多いっていうか、1番重要視って何なんですかね。
そう。 はい。 はい。 いや、これね、もう、今は、もう、ほぼほぼ仕事なんですね。
うん。 あ、やり自分、ご自身が、やっぱり、フォーカスしているという。なるほど、はい。
そうですね、もう。もう、本当に1日12時間ぐらい仕事してるみたいな感じで。<chuckles> そうそう。もう、仕事の合間になんていうか私生活というか、こうちょこちょこ挟まっているくらいな感じで。
あ、多いですね、そうですか。うん。 ああ、分かります。 ああ、そうですよね、フリーランスですとそうですよね。
そう。 もう、なんか、休むみたいなことに罪悪感も感じちゃったりして「休んでる暇があったら仕事しろ」みたいな、そうなってしまうんですよね。
ああ、そうですか、やっちゃえみたいな、ああ、ね、誰も管理してないですからね、確かに、うーん。
そうそうそう。 ね、で、サラリーマンみたいに土日祝日みたいなのもないので。もう、毎日仕事仕事仕事っていう感じですね。
うん。 そうですよね。うん。 うーん、で、まあ、一応それは、なんで自分の中では納得をしてっていうことですよね。
うん。 あ、まあ、そうですね。あの、気持ち的には、あの、納得しているし、なんなら、もう、なんていうか、仕事自体はすごいしたいので、そう。
うん。 ええ。 ああ、そうなんですね。じゃあ、そこの部分は、ちょっと、あのね、満足があるんですがっていうとこですよね。ただ、じゅうにじかん働いてると確かに。
そう、あの、気持ち的にはそうすると、き気持ちとだから気持ちに体が追いついてないというか、ま、やっぱね、体はね、もう、特に、もう、私も年齢も結構もう40とかなので、どんどん、そう、疲れが溜まってきてるなっていうのは感じますね。
うん。 ああ。 ええ。 なあ、そうですね。だからそうですね。だ、休息も大切と言いますかね、それも、なんか、仕事みたいに言われますね。うーん。
うん。 いや、もうね、そうそうそう。いや、そう、休息も仕事のうちなんだって、ね、頭ではわかっているんですけど、その、目の前に仕事があると、いや、もう1個や、じゃあ、もう1個やってから、もう1個やってからみたいな感じで。
ああ。 あは、あ、そうですよね。 うん。 <laughs> エンドレスみたいな。ああ。
そう、結局なかなか休めないみたいなね。
う、そうですか。うーん、でも睡眠とかはちゃんと取れてるんですか？
うーん。 あ、そういう意味ではですね、睡眠はちゃんと取ろうと思って、あの、最近はね、ちゃんと7時間ぐらいは取るようにはしてます。
ええ。 ええ。 あ。ああ、それはいいですね。目標値も達して。うん。
うーん。 そっていうのと、もうね、でも、ほんとにね、夜、ほんとは夜も仕事したいっていう気持ちがあるんですけど。
あ、そうですか、はい。うん。
もう、でもね、もう、最近あまりに疲れすぎ <chuckles> ちゃって、もう、夜仕事できなくて。
ああ、はいはい。 あ、もう寝ちゃうんですね。ふーん。あ、そうですか。あ、じゃあ、寝れてるんだったらね、これはひとついいことですね。うん。
もう、こもう、倒れるように寝るっていう感じですね。 うーん、いや、でも そうそうそう。これね、逆に何ていうか、なんだろう、その、忙しくなかった時期って、あの、なんか、途中で目覚めちゃったりとかあったりしたんですけど、もう、最近は、もう、本当疲れてるからだと思うんですけど、あの、その、途中で目覚めるとかもないし、その、すぐ寝れるし、で、ま、睡眠っていうところでいえば、すごい何ていうか、あのね、ちゃんとしっかりした睡眠が良質な睡眠が取れてるなっていう感じはしますね。
うん。 うーん、確かに。 ああ、はい。 うん。 うん、うん。 おお、あ、それはいいですよね。だから仕事いっぱいあるので、多分落ち着いてるっていうかね、気持ちの中では、すごくそれは、なんか、理解できるんですけど、ただ、そっか、体の疲れが取れませんという。あ、そうなんですね。うーん。
うん。 そう。 そう、それはそうなんですよ。なので、あの、朝とかも目覚めると、あっ、もう朝なのかみたいな、ま、なんか、体、ま、なんかね、ちゃんと寝たんだけど、でも、ああ、体が、ちょっと、だるいみたいな。<chuckles>
うん。 はい。 あ、そそそうですか。ええ。 ええ。 ああ、じゃあ、やっぱり、その、日中の疲れっていうのがね、響いてるんですね。だから多分頭の疲れはと、体の疲れってあるじゃないですか？頭の疲れは取られてるんでしょうね。なんというかかすっきりしてる感じで。ただ、その、体がしんどい。そうですか。なんか、特別体を休める方法とかって、なんか、あったりしますか？
はい。ちょっとね、響いてるなっていうのは はい。 うん、そうですね。はい。 ああ、まあ、そういう意味では、その、がっつり休むみたいな時間はやっぱね、なかなか取れないんですけど。あの、なんだろう、ちょっと疲れたなって思ったら、あの、ちょっとベランダ出て外の空気を吸うとか、ね、それと一緒に、なんか、ちょっと、あの肩回りのストレッチしたりとか、なんか、ちょっとね、あの、ちょっと近くを散歩、軽く歩いてみたりとか、そういうのはしてますね。
うん。 はい。 はい。 ああ、はい。うん。 うん。 うんうんうん。うん。 うん。 うーん。なるほど。で、それでちょっと気分転換をされてっていうことですね。
うん。 そうですね。それで、あと、なんかちょっとね、血流を良くしようかなとかっていうのは、あの、意識してますかね。
ああ、そうですね。 うんうん、そうなんですね。なんか趣味ができてないって言われてたんですが、なんか、うーん。スポーツとかですか？趣味は。
うーん。 ああ、そうですね。趣味。 あの、趣味で言ったら、あの、それこそ読書とか。
はい。 ああ、そうなんですね。お家でやることなんですね。うーん。
はい。 そ、あと、もう、結構ね、あの SNS で友達と話したりとかも好きだったんですけど、もう全然そういうのができなくて、そう、友達からは、ああ、なんかもう最近全然見かけないけど、みたいなね。
ああ、そうなんですね。うん。 そうですか。 ああ、そう、何してんのみたいな、ああ、そうなんですね。
ね、そう。 言われたりしてしまっているので、そう、ちょっと、今仕事が忙しくてっていう話はね、あの
なるほど。 ええ。 ああ。
しているんですけど。
そうなんですね。じゃ、なんか、皆さんと休みが合わないとかってありますか？う、フリーランスなんで、まあ、休もうと思えば、どこででも休めるんですかね。<laughs>
はい。 いや、そうなんす。別に休もうと思えば、あの、いつ休んでもいいし、あの、どれだけ休んでもいいわけなんですが、その、結果的に休みはないみたいな状況ですね。
うん。ああ、そういうことですね。うん。 はい。 ああ、そうなんですね。じゃ、みんなが集まろうって言った時も、ちょっと、断り気味なんですか？
はい。 いや、そうですね、ちょっと、断っちゃってますね。うん、なんか、ま、楽しそうだなっていうことがあっても、うん、ちょっと、ま、仕事、今は仕事だなみたいなね、気持ちになっちゃいますね。
ああ、そうですか、それは。うん。 ああ、そうなんですね。まあ、どっかであれなんですかね、なんか、ここまでやったらっていうのがもしね、ご自身でた決められてる目標みたいなのがありそうですね。
うーん。 いや、なんかね、まあ、なんもうす結構体にきてるので、もう、なんていうか、そろそろ
うん。 うん。 ああ、そろそろちょっとスローダウン、はい、そうなんですね。うん。
その区切りというか、うーん、なんかしていかないしかも、な何て言うんですかね、そんなにね、なんかお金にめちゃめちゃ困ってるとかっていう話でもないので、別にね、仕事を減らしたところで、何かね、生活を変えなくちゃいけないとかっていう話でもないので。
うん。 うん。はい。 そうですか。そしたらね、何かやりたいことってありますか？時間をそのために使うとしたら。
そう。 あのですね、これね、ちょっと変な話かもしれないんですけど、さっき趣味みたいな話のところで、あの、あのユーチューブショートとかも結構見るの好きだったんですよ。
ええ。 いえいえ、ええ。 はい。 はい、楽しいですよね、時間があっという間に過ぎますけど。
ね、そうそうそう。うーん。でもそれもね、もう全然見れなくなってて。
ええ。
そう、なんか今度ゆっくり、ね、だらっとユーチューブショートをあの、見たいな、みたいな気持ちはあるんですよね。
うん。 うんうんうん、でもなんか割とすぐできることですよね。
うーん。いやね、ほんとやろうと思えばね、ユーチューブショーユーチューブショート見るなんてね、あの、いつでもできるんですけど、もうそれすらなんかちょっとやるあのなんていうか、気持ちの余裕がないというか
ね、うん。<laughs> はい。ね、自分の中でダメだっていう風にね。うーん。はい。
で、よく、最近だとね、ユーチューブショートをついつい見ちゃって時間が過ぎちゃうみたいな、ね、話もありますけど、そう、もう。
はい、ありますあります。そっちの悩みが多いですよね、きっとね。あっという間に、そう。
そう。逆にそう、ユーチューブショート全然見れなくなっちゃってて、あ、なんかあの時間ってすごい、なんか貴重な時間だったんだなみたいな、今そういう気持ちになってるって感じですね。うーん、なんか当時は、ああ、またこんなことに時間を使ってしまった、なんて思ってしまっていましたが、ああ、あの時間ってめちゃめちゃ今と今思えば貴重だったってなって。
そうですか。 あ、そうなんですね。 今ね、なるほど、面白いですね。うん、いや、分かります。 はい。 いや、ほんとですね。だからそれでやっぱりリフレッシュしたり、休息になってたんですね、全く違うことですからね、きっと、うーん。
うーん。 ね。 でもなんかそういう意味ではなんかちょっとね、あの、時間に対してのというか、ね、考え方とかもちょっと変えさせられるとか、見つめ直すきっかけにはなってるかもしれないですね。うーん、そうそう。
うん。 うーん、そうですね。
いやでもほんとにね、あの今日はこうやってお話を聞いていただいて、なんかちょっと気持ちがあのちょっと軽くなった気がします。お話聞いてて、はい、どうもありがとうございました。